Dan itu juga mungkin salah satu yang bisa di andelin dari hobi kita, mungkin hobi kita bisa dijadiin income tambahan.
Heeh. Betul betul betul Kak. Kayak Kakak kan suka digital kreatif kan bisa juga jualan di jasanya di freelancer.com atau di Sribulancer atau mungkin di Instagram gitu kan. Iya.
Mhm mhm. Sambil sambil ngelakuin hobi
Upgrade skill. Heeh?
upgrade skill juga tambahan income.
Iya. Betul betul banget Kak. Mhm. Dia gitu sih menarik. Jadi kalau misalnya kita punya bisa bisa menjadikan hobi sebagai, eee, ladang penghasilan tuh enak banget loh Kak.
Hmm. Benar.
Mhm. Iya gitu juga.
Jadi kita nggak terlalu penat ke pekerjaan tapi bisa
Iya tapi emang background-nya Kakak nih emang orang kreatif ya? Orang seni kah? Desainer?
Iya kalau untuk background sebenarnya saya suk lebih kepada suka ya, kalau untuk jagonya agak kurang. Tapi saya suka sama hal-hal yang kayak teknologi, desain, digital creativity dan musik gitu, travelling. Mhm. Tapi kalau kalau untuk jagonya kurang agak kurang memadai ya. <chuckles> Kalau untuk
Heeh. Oh gitu. Oh ya ya. Oke, menarik sih Kak. Oke oke. Oh iya gitu ya. Oke oke. Jadi Kakak sekarang lagi mendalami dunia digital kreatif ya Kak, ya. Supaya bisa mendapatkan penghasilan dari situ kayak secara online ya, Kak sukanya. Sesuai dengan kesukaan Kakak di indoor. <chuckles> Iya menarik banget sih Kak. Oke, kalau misalnya Kakak yang outdoor tuh ada ada nggak, eee, Kak yang outdoor? Oh selain jogging.
Mmm. Mhm. Ben Benar benar. Kalau untuk outdoor mungkin, eee, itu saya lebih kepada travelling sih bukan jogging. Jadi travelling, eee, pakai transportasi.
Oh oh traveling ya. Kalau hobi kayak olahraga itu nggak ada Kak, ya?
Olahraga agak kurang.
Oh agak kurang ya. Oke oke. Mungkin catur pernah nggak, catur Kak?
Tapi kalau untuk naik naik gunung juga catur ya, catur suka.
Oh catur ya biasa ya kalau orang gamer pasti sukanya catur.
Main heeh, lebih ke main strategi otak.
Otak betul sih. Hebat sih Kak. Otaknya pasti berotot banget Kak. Oke deh makasih banyak ya Kak waktunya cerita-ceritanya seru banget nih.
Oke. Ya. Terima kasih juga Kak. Selamat sore.
Oke habis ini ngobrol lagi ya. Siap. Mari.